A gente não tinha muita noção das da das letras, né, tipo, você gostava do ritmo tal, ma hu
Né. É. Exatamen aliás é muito engraçado, as vezes músicas que eu ouvia quando criança, que eu não sabia o que a pessoa estava falando em inglês, eu tenho dificuldade até hoje de entender, porque o meu cérebro processou eu sem entender. Então, agora, às vezes eu ten eu entendo a maioria mas algumas partes eu ainda volto para para o momento que eu não entendia, o que é muito engraçado assim do cérebro. E aí mas assim depois disso eu praticamente começou ali que eu só ouvia rock. Então, eu acho que é uma característica cresceu nos anos 80, as pessoas foram mais para o rock do que para o não todo mundo, né, porque tinha muita dance music também nos anos 90. Eh
Aham. Aham. Aham. Aham. Sim, anos 90 foi também o boom, né, da dance music eu acho que foi uma das melhores épocas da música em si, né.
É.

Aham, hum.
E aí, era isso comprar cd, né, a vida de quem gosta de música, assim. <chuckles>
E você escutava qual quais bandas, assim, tipo, internacionais, assim, sem ser brasileiras?
Eu gostava de todas essas não nenhuma brasileira eu acho que eu ouvi, deixa eu ver. Brasileira? Não, nenhuma acho; Ah, Sepultura, acho que era a única banda brasileira que eu ouvia. Eh, eu ouvi muito essa coisa do ground, porque isso na surgiu quando? 94 por aí, e foi um super bum, então, era Nirvana, Alice In chains, Pearl Jam, Sound Garden, todas essas bandas de Seattle, todas, depois Pixies, depois Wizard, todas as bandas de rock alternativo que apareciam, assim, tinha várias bandas obscuras também, de uma coisa que era College Rock, in independente, que eu ouvia também, e comprava os CDs e tal, eu só não ia muito a show, porque as bandas que eu gostava não vinham para o Brasil nunca
Não. Legião Legião Urbana Legião Urbana Aham. Hã. Aham. Aham. Aham. <laughs> Normal, né, demorava pra vir, né. Acho que não compensava talvez, né?
<laughs> Nossa. É, e se vinha, vinha num festival, então depois gostei de várias outras bandas meio alternativas depressivas, tinha uma que chamava Belle Sebastian, e foi indo sempre no rock, assim, eh, até que assim, sei lá, acho que depois quando eu tinha já tinha feito a faculdade, passado essa fase adolescente, eu comecei a gostar de músicas variadas, assim, mais abri mais o leque. Então, se tinha uma dance music que era boa, eu gostava também, do tipo: "Ah, sei lá o quê, achei legal.", hip-hop e alguma coisa, de qualquer outro estilo musical, eu comecei a a ouvir também, hum, fiquei tão, sabe, "Ai não vou não gosto porque não é rock, não vou nem querer ouvir", acho que eu fiquei
Nossa, nunca ouvi falar. Aham. Aham. Aham. Aham. Mas era era interessante, né, porque assim, nessa época dos anos 80, dos anos 90, a gente não tinha essa facilidade de ter acesso à música como hoje em dia, né, tipo, era a música que tocava na MTV, naquele top 10, <chuckles> né, a ge
É. Isso. Puts.
É, e a gent
Total. Eu gravava até, sabia, MTV no no vídeo cassete, os clipes. <laughs>
Aham e Era bom, né, tipo, e aí a gente conhecia mais as músicas por ali, né, tipo as músicas que faziam sucesso, né, e no do no sábado acho que tinha Top 20 não era?
Sim.